हुँ। देखिए ना पेरेंट्स तो देखिए मतलब पेरेंट्स के भी मन में कभी ना कभी ऐसा ही होता ही है जब से हम छोटे होते हैं कि मेरा बच्चा ही जी, मेरा बच्चा डॉक्टर बनना चाहिए, मेरा बच्चा इंजीनियर बनना चाहिए, है ना? तो वैसे ही ना मेरे पेरेंट्स का भी यही था कि मतलब अ अ, क्या कहते हैं कि हाँ, तू मतलब मेडिकल लेना और मतलब है ना, अ, डॉक्टर बनना, ठीक है। तो मेरे फादर ऐसे चाहते थे कि मतलब मैं डॉक्टर बनूँ, मेरे ग्रैंडफादर भी चाहते थे कि मैं डॉक्टर बनूँ। लेकिन मेरा इंटरेस्ट ना नॉन मेडिकल में था। मेरा मतलब अ, इंजीनियरिंग मैंने करनी थी। तो हाँ, मतलब जब मैंने इस चीज़ का मेरे मतलब सामने आया कि हाँ, अब स्ट्रीम लेनी पड़ेगी मेडिकल और नॉन मेडिकल में, तो फिर थोड़ा-सा पापा को ल
सही बात है। बिल्कुल है। अच्छा। क्या बात है! <chuckles> जी। हाँ। तो अ, आपने किस तरीके से तब अपने जो परिवार है उसको किस तरीके से मनाया इस बात के लिए कि अ, आपको अ, थोड़ा-सा मतलब अ, वो लोगों ने सपोर्ट किया हो कि क्या आपने वो तरीके अपनाए थे? जी।
हुँ। हाँ। हाँ बिल्कुल। देखिए ना अब थोड़ा बहुत तो मैंने बोला कि हाँ मुझे नहीं करना है मेडिकल और मुझे मतलब इंटरेस्ट ही नहीं है ना, जब मतलब जिस चीज़ में इंटरेस्ट नहीं होता है उसको कैसे कर लें हम, है ना? तो वही है कि मतलब हाँ, मेरे फादर तो अभी आज भी बोलते हैं अब तो मैंने नॉन मेडिकल लेके ग्रेजुएट भी हो गई हूँ मैं। पर अब फादर तो आज भी बोलते हैं कि तू हाँ मतलब नर्सिंग कर ले या फिर कुछ भी कर ले, है ना। तो मतलब अब तो ऐसे लगता है कि नहीं अब तो हो गया जो होना था ना। अब तो मतलब थोड़ा अ, हाँ, जो आगे का है वही करेंगे। तो हाँ, मतलब थोड़ा बहुत ये रहता है, पर नहीं मतलब पेरेंट्स मेरे थोड़े अंडरस्टैंडिंग हैं और मतलब इन्होंने मुझे उस टाइम पे समझा जब मैंने एक बार बोला कि हाँ नहीं, मुझे नॉन मेडिकल से ही पढ़ाई करनी है। तो मतलब इन्होंने ज़्यादा मुझे फ़ोर्स नहीं किया, है ना। तो वही है मतलब निर्णय लेने में ना पहले ब जी।
हाँ, हाँ। बिल्कुल। सही बात है। हाँ। बिल्कुल। अच्छा। क्या बात है! बहुत खूबसूरत और जी। अ, ये तो बहुत अच्छी बात है कि आपने इस तरीके से जो फैसले लिए तो वो आपके लिए कारगर साबित हुए और अच्छा आपको क्या लगता है कि अ, अभी का ज़माना ऐसा आ रहा है जब बहुत सारे अ, करियर ऑप्शन खुलते जा रहे हैं। पहले तो मतलब य मेडिकल कर लीजिए या आप अ, मतलब या तो आप मेडिकल करेंगे या आप जाएँगे किसी ऐसे इंजीनियरिंग वाली फील्ड में। तो अ, आपको फोर्स किया जाता था लेकिन अभी तो सोशल मीडिया पर भी लोग करियर बना रहे हैं। बहुत सारा फ्रीलांसिंग का काम आ गया है, बहुत सारा ऐसा हो गया है कि यूट्यूबर बन रहे हैं लोग और उसके लिए ब मतलब जो इन्फ्लुएंसर हैं उनसे इंस्पायर होकर अपना करियर चुन रहे हैं। तो ऐसे में आपको क्या लगता है कि क्या जो पेरेंट्स हैं वो इस बात को अ, अंडरस्टैंड करेंगे कि उनके बच्चों को इस तरह के लिए भी करियर पाथ हो सकते हैं अगर उनका बच्चा जानता है कि उसको गेमर बनना है या अगर ऐसा कुछ है, तो उसको किस दृष्टि से देखते हैं आप?
हुँ। जी। हाँ। हुँ। जी। जी। हाँ। जी, बिल्कुल। हुँ। हो रहे हैं। जी, बिल्कुल। हुँ। जी। हाँ।